ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วนะคะ การที่เราเนาะ แบบรู้สึกกลัวนะคะ กับการที่จะเข้าหาสังคมหรือเข้าหาเพื่อนใหม่ ๆ อะค่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ ที่เข้า ใจ เราก็เข้าใจความรู้สึก รู้สึกของคุณนะคะ แต่ว่าค่ะ ถ้าเราอยากจะตั้งใจว่าวันนี้เราจะไป วิ่ง มาหาเพื่อนวิ่งด้วยนะคะ เป็นวัยไหนก็ตามเราก็ อ่า ตั้งเป้าไว้เลยว่า อ่า ถ้าเราไปวิ่งเจอคนแรกอะ อย่างน้อยเราจะต้องมีเพื่อนแล้วล่ะ อันนี้เราก็จะ ต้องเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ก่อน อาจจะยิ้มแย้มค่ะ ยิ้มให้นะคะ ซึ่งการยิ้มมันก็เป็นมิตรนะคะ พอเรายิ้มเล็กน้อยเนี่ยเราก็สบตานะคะ ไม่กอดอกไม่ ปิด คือ ปกติเขาจะดูกิริยาท่าทางด้วยนะ ยิ่งเราไปกอด เขาก็จะรู้ว่าเรากำลังปิดบังอะไรอยู่ เรากำลังจะปิด ปิดกั้นตัวเองอยู่ เราต้อง อ่า สบตาเขาด้วยนะคะ ไม่ว่าใครก็ตามเนาะ จะไปเจอใครก็ตามต้องยิ้มแล้วก็สบตาเขา กล้าที่จะสบตาก่อน เขาจะได้รู้ว่าเราพร้อมที่อยากจะคุยกับเขาอะค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ดูด้วยว่าถ้าเราจะไปยิ้มให้เขาจะไปสบตาเขาอะ เขายุ่งอยู่หรือเปล่า แล้วเขายุ่งอยู่อะค่ะ อันเนี้ย เออ เราก็ปล่อยเขาไปกอดคนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ ๆ อืม อืม อ อืม ครับผม อืม อืม ๆ อ๋อ อืม อือ อา โอเค โอ้ ที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลเนาะ บางทีผมก็อาจจะแบบเผลอ ๆ บ้างก็มี อะไรอย่างนี้ อาจจะต้องดูมากขึ้นเนาะว่าแบบเราควรจะทำยังไงได้บ้างเนาะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาพูดคุยเนาะ แล้วก็มารับฟังการบ่น แล้วก็คอยให้คำแนะนำเนาะ เป็นประโยชน์มากเลยครับ เดี๋ยวไปปรับใช้แน่นอนครับผม
ค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ สวัส ดีค่ะ